Oo, totoo, napansin ko din 'yan 'no, sa dami na ng nabalita sa telebisyon tungkol sa mga nangha-hack gan'yan, parang kulang talaga sila sa ano nila 'no, sa aksiyon nila yung man ah, kung paano sila mag-responde or umaksiyon sa mga gan'yang ano, 'di ba? Lalo na ngayon ang lahat ng bagay talagang internet na talaga 'yong gumagana, 'di ba? Kaya nga, eh.
Totoo. Mm. Toto Internet, 'di ba? <chuckles> Ewan ko ba sa kanila, pero sila din naman nahahack hindi pa nila gawan ng action 'di ba, nakakaano lang na <chuckles> ayan ang ganda na naman ang usapan natin.
Tot totoo. Totoo, nakak Oo nga, at 'tsaka ano yung nakakapulutan natin ng mga aral yung mga nang nangyari din sa atin, 'di ba? So, yun natutuwa ako sa mga napag-usapan natin. Salamat sa'yo.
Totoo. Ako din. Maraming salamat.
Paalam.